Ciao.
Ciao, buongiorno, come stai?
Bentrovata, io molto bene. Tu come stai?
Non male, grazie, non male.
Oh! Non male, che succede? <chuckles>
<laughs> No dai, non male, nel senso <laughs> va tutto bene dai, dai, dai. <laughs> Non male per me vuol dire molto positivo. Ehm, volevo chiederti del passato, c'è qualcosa che senti particolare nostalgia? Qualcosa che ti fa, mhmm, ti fa
Ah ottimo, ottimo okay. Sì. Dai che tenerezza sì. Ehm, ieri sera, ehm allo io vivo da sola, okay, ehm, però ho sono riuscita affittare una casa che a 30 passi, fisicamente 30 passi, davvero, ehm, da, mhmm, casa di mia sorella, ehm, e ci vediamo tu tutti i giorni. Però ti dico che ieri ho sentito un gran momento di nostalgia.
Ah-ah sì. Mh, okay. Ah! Okay. Okay. Ah sì, davvero? Ma perché, perché prima per via d della mancanza che senti di di
<chuckles> Perché, ehm, mi è capitato di, ehm selezionare un film on d da vedere, streaming, on demand, che, ehm, è quel tipico film che avremmo visto, ehm, su messi, ehm, tutti insieme sul divano a casa mia con mio padre, mio madre, con le sorell e ho pensato, uhm, con nostalgia, un po' di malinconia, un mix di emozioni, che poi alla fine, <smacks lips> voglio dire tutto bene, eh, però sì, io i queste cose le vivo sempre con tenerezza perché penso comunque che sono stata molto fortunata da piccola in adolescenza anche, tu invece?
Mh-mh. Sì. Sì. Mh-mh. Ah-ah okay, okay, che avreste guardato assieme, sì, sì, sì. Ah-ah. Certo, certo. Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. Ah nel senso di di di stare con i tuoi con la tua famiglia, con la tua sorella, giusto?
Sì, di vivere questa unità, di voler passare il tempo insieme. Ehm, nessuno aveva fretta di uscire e allontanarsi dalla casa, capisci?
Mh-mh. Mh-mh. Sì, sì. Mh-mh.

Ah, u okay, oddio è vero, è vero, sì c'erano i limiti di parole, sì, sì.
<chuckles> Poi quando si è sbloccata la cosa: "Ho gli SMS illimitati". Wow, tutti: "Oh". <chuckles>
Ah, è vero, è vero che c'erano quelle formule. È vero, è vero, ora ricordo. Sì, sì.
Eppure, parliamo di non chissà quanti anni fa, però, mhmm, c'è stato ci sono tanti salti enormi tecnologici, che alla fine
Mh-mh. Mh-mh.
A me mancano tante cose davvero di quel di prima. I VHS quant'era bello aspettare per vedere un film, che dovevi andare a comprare il VHS.
Ah, il le videocassette, mhmm, sì, sì. È vero, è vero.
Sì, sì, sì. <smacks lips> Oppure che usciva il nuovo film di della Disney, oh, andiamo tutta la famiglia al cinema a vederlo insieme.
<chuckles> È vero, è vero, è vero, concordo, concordo. Videocassette o magari i, mhmm, come si dice, i mhmm, i dischi, i CD. È vero, è vero, è vero.
Era un cioè ti davano anche più gioia, adesso qualunque momento, ehm, hai un'app nel cellulare, cerchi la canzone, l'ascolti, non te la devi neanche scaricare, mhmm, capito cosa voglia dire?
Mh-mh. Mh. Sì, sì, Si, vabbè dai, ehm, sì, tutto sommato diciamo che, ehm, <smacks lips> a me non dispiace neanche il modo il modo di vivere adesso, però di dell'epoca mi manca soprattutto appunto la l'ingenuità, la spensieratezza ecco, quella è una cosa mi manca, sì.
Sì, sì, allora anch'io, uhm, uhm, ehm, godo dei benefici della tecnologia, non dico di no, però ti dico, che per esempio prima ti ricordavi che il che ne so, il sabato alle un alle 13.30 i c'era i programma che ti piaceva per vedere le ca i video musicali, su MTV, capito? Lo aspettavi, godevi di quel momento anche di: "È iniziato, è iniziato, vieni, vieni No, vieni a veder la TV". <chuckles>
Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. Ah. Sì, sì, sì. Sì. <chuckles> È vero, il cartone, sì sì, i canali musicali, è vero, è vero.
Invece ora è un po' tutto una noia, perché comunque non non riesci a dare il valore perché è tutto disponibile in qualunque momento.
Mh-mh. Sì, sì è ve è vero, è un modo di vivere le cose molto diverso. È vero, è vero.
Anche certe cose prima, che ne so, a te capitava di desiderare una particolare Barbie, un d un gioco speciale e dover aspettare al Natale?
Ehm, la tecnologi Ah. Certo, certo, <laughs> i giocattoli, sì, sì, sì, come no, le Barbie, i giochi, come no, certo che li desideravo. Sì, s
E dover aspettare al Natale perché non è adesso eh: "Mami voglio quello". "Dai okay mo te lo compro".
<laughs>
No?